Oye, en el tema del aprendizaje, ¿qué te gusta más, hacerlo como en grupo, con otras personas, o es más como tú sola directamente?
Pues fíjate que las 2 me gustan, pero me siento más cómoda trabajando o aprendiendo yo sola, ¿no?, porque, pues, siento que puedo tomar la dirección hacia donde quiero aprender, y a veces estando en grupo, como que suele ser un poco, pues, en conjunto moverte o ver algo que todo el grupo quiere ver. Entonces, creo que ambas puede tener sus pros y sus contras, pero si tengo que elegir una en particular, sí me iría más por, eh, aprender yo sola.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Ujú. Oye, ¿y también dirías que eres como más autodidacta de que tú misma puedes empezar a leer cosas y aprender y que de un tema que te guste vas ahí a eo eh, eh, investigando y aprendiendo más?
Sí, justo creo que eso lo aprendí cuando estaba en la universidad, porque, bueno, pues en la universidad llevas un plan de estudios y pues vas como justo, ¿no?, en grupo aprendiendo todos a la par sobre un mismo tema. Pero empecé a darme cuenta que había cosas como en el mundo, en la vida real, que no las veía en la escuela, ¿no?, entonces, dije: "¿Cómo puedo aprender?" Obviamente, pues, en ese momento de universidad y eso, pues yo no tenía dinero para costearme cursos o para entrar a otra escuela o cosas así. Entonces, empecé a indagar un poco en cómo podía aprender. De inicio, pues, eh, era así como en libros o en eh, pues sí, eh, cursos digit este, ¿cómo se llama?, escritos, para poder aprender un programa, ¿no? Yo me dedicaba bueno, me dedico a la parte de diseño gráfico, entonces, pues ocupaba muchos programas y cosas así, y fue como empezar a investigar, a buscar, pero, pues justo en ese momento estaba también el boom, ya como de YouTube en pre en particular. Y ahí empecé a buscar como tutoriales y cosas así, y cuando entré como a este mundo, fue como: "Guau", ¿no?, puedes aprender un montón de cosas desde tu casa sin tener que gastar extra, y fue como, pues, para mí fue más llamativo el poder aprender así, porque también podía tener tiempo, ¿no?, o sea, de: "Yo le dedico tanto tiempo para esto y aprendo a mi ritmo, a mi tiempo, a mi manera", porque si no me gustaba cómo esta persona estaba enseñando, pues, había otras 30 que estaban explicando algo similar, ¿no?, entonces, creo que eso me gustó muchísimo, de poder aprender como por mi cuenta, y siento que sí hubo como una comparación un poco ahí con mis compañeros, porque, pues, yo ya estaba un poco más avanzada, ¿no?, y cuando yo llegaba, pues, trabajaba en la escuela y hacía las cosas muy rápido o de diferente forma, y me decían: "Pero, ¿dónde lo aprendiste?", o "¿cómo lo hiciste?", ¿no?, entonces, como que ahí se empezó a ver esta esta diferencia marcada.
Ujú. Mm. Sí, claro. Ujú. Ujú. Ajá. <smacks lips> Ah, ya. Qué padre. Ah, muy bien, muy bie Claro. Sí. Sí. Sí. Ya tenías ese trabajo hecho en casa de haber metido a una Ajá, una investigación de: "Ah, voy a revisar este video, ese tipo, para ver qué es lo que voy a aprender", y llegabas el siguiente día, y tal vez sea incluso antes de lo que el maestro iba a dar el curso de ese mismo tema directamente, tal vez.
Ajá. Sí, justo como que avanzaba ahí. Sí, justo, o sea, en muchas ocasiones me decían: "Oye, ¿y no s no nos quieres dar clases después?" Y, de hecho, a partir de eso fue que a mí también me me llamó la atención como, no la docencia como tal, pero sí hacer tutoriales, ¿no?, y empecé a hacer mi propia biblioteca de tutoriales que subí a YouTube y lo subía nada más para mí, ¿no?, de para después acordarme cómo lo hacía, pero me empecé a dar cuenta que a la gente también le gustaba el el contenido que hacía, dije: "Ah, pues eso está súper bien", porque al final como que el conocimiento, pues, está circulando, ¿no?, no se queda estancado, y pues yo si lo necesito, eh, revisar después, pues, ahí lo tengo, entonces, para mí sí fue mucho más fácil el aprender, <smacks lips> pues, sola, pero, pues, también la desventaja que que vi de aprender yo sola, pues, es que justo con YouTube, por ejemplo, pues, no recibes retroalimentación, ¿no?, entonces, pues, si tú querías preguntar algo, pues no te contestaban ni rápido o quizás nunca te contestaban, o, si algo que veías no le entendías, no podías preguntar de: "Oye, este, ¿cómo le hago?", ¿no?, tendrías que ir a investigar a otro lado y a veces no encontrabas, pues, la respuesta en ningún lado, comparado a que si aprendes en grupo pues quizás alguien más tenga, eh, la solución a eso y la retroalimentación es, pues ahí al momento, es directa, entonces sí.
<chuckles> Ujú. Ah, muy bien. Ujú. Por supuest Ujú. Claro. Ujú. Sí. ¿Y Y consideras que hay tal vez no sé, herramientas que funcionen más para como has de cuenta, este YouTube, ¿verdad? Que en este caso, para estudiar, o en este caso aprender tú sola, y otras herramientas que funcionen más para aprender en grupo. No sé si tienes algunos ejemplos de eso directamen
Ujú. Para aprender en grupo, pues fíjate que ha hay una o bueno, hay herramientas que creo que son como para ambas partes, ¿no?, para grupo y para solo, como Udemy y estas plataformas donde dan cursos, y que son curso o sea, pagas por el curso, aprendes tú solo desde casa, pero aquí sí vas a tener como que esta retroalimentación directa con el profesor, o también luego tienen como cursos, eh, grupales, en el los que cada quien desde su casa de forma, pues, sola igual, se conectan y van aprendiendo a la par, entonces, funciona un poco entre que solo y que estás en grupo, y esas creo que ese tipo de plataformas creo que, pues, sí ayudan mucho a a aprender, ¿no?, como a conectarte con otras personas y recibir tanto retroalimentación como respuestas prácticamente que al instante.
Ujú. Okey. Ujú. Ya. Ujú. Muy bien. Ujú. Mm, excelente, mencionaste ahorita algunas de las ventajas que tienen el aprender, en este caso, con una, alguien solo, ah, comentaste específicamente como el de que tú tienes esta facilidad de escoger los tiempos, los temas, de tener todo este material a tu disposición de diferentes fuentes y no solamente 1 ah, mm, pero también comentabas algunas ventajas de, eh, que dentro de un grupo, pues, tienes esta parte de la retroalimentación, ¿cuál sería tal vez una desventaja de el tema de aprender en grupo, contra aprender solo? Porque comentaste de que la desventaja de aprender solo es no obtener retroalimentación, pero, ¿cuál sería una desventaja de aprender en grupo?
Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Yo creo que desventaja es cua esta parte en la que, pues, justo, como vas en grupo, tienen que avanzar todos al mismo paso, ¿no?, y a veces hay gente que puede ir muy rápido, y que si tú no lo estás entendiendo, te vas quedando y te vas quedando, y pues, tienes que hacer como muchos esfuerzos para llegar al nivel de las otras personas, o viceversa, ¿no?, que alguien se está atrasando demasiado, y pues, es como: "A ver, te sigo explicando y repito, y lo volvemos a hacer, y más ejercicios", y cuando tú ya lo entendiste, como que te empieza a dar flojera el ir a las clases, o el seguir como participando, como que dices: "Chin, ¿no?, osea, yo ya lo sé, ¿por qué no lo entienden?", entonces, creo que puede ser de ambas, ¿no?, o de estar como más avanzado, o estar abajo de del nivel, y eso conflictúa mucho, ¿no?, y también, a veces, como que cuando estás en grupo dependerá también de la persona, pero puede que, pues, si estás con amigos o que si estás con tu pareja o cos con alguien con quien tienes como más confianza, luego n dejas de prestar atención, ¿no?, porque estás platicando o estás cuchicheando cualquier cosa, y puedes perder atención, en cambio que cuando estás solo, pues, nada más estás tú y te tienes que concentrar solo en eso, entonces, creo que esas podrían ser un par de desventajas de de aprender en grupo.
Ujú. Ujú. Mm. Ya. Ujú. Ujú, sí. Muy bien, ¿y y cómo manejar, en este caso, los problemas en grupo? Es decir, por ejemplo, cuando cuando estás en grupo, pues, que todos tienen que aportar, tal vez alguien no lo hace, o tal vez hay un conflicto de que 2 personas no se caen muy bien, ¿cuál es como ese acercamiento ante esos problemas que pueden haber en grupo?
Ujú. Pues, fíjate que en particular una vez sí me ocurrió, uh, justo, esta parte de que había una persona que, pues, por más que se le decía y se explicaba y nos centrábamos en ayudarle, como que no le agarraba la onda, ¿no? Entonces, ahí no fue como solamente, pues, 2, 3 personas, que se sintieran desesperadas, porque no avanzaba esta otra persona, sino que ya fue hasta el maestro, ¿no? Que decía: "Es que, cómo es posible que no no cache, ¿no?, lo que estamos, pues, intentando decir". Y lo que se hizo ajá, sí, no. Y lo que se logró como hacer fue separar como el grupo, como hacer sí, como niveles internos, de un grupito el que, pues, estaba más avanzado, un grupito que era como de los intermedios, y un grupo que era, pues, el que todavía seguían teniendo complicaciones, no quizás en el mismo tema que este chico, pero sí que, pues, presentaba como complicaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, como que el maestro dividió un poco los temas y era: "Okey, los que están avanzados, sigan avanzando, tengan estas herramientas y, pues, ya, nos no se detengan, ¿no?" Y ahora me se enfocaba más como en ayudar al aprendizaje de este grupo, que era como no tan avanzado y, pues, estuvo ahí como más tiempo dedicándoles, y eso creo que ayudó mucho, porque aunque no se convirtieron como en avanzados, pero sí lograron, eh, tener la atención del maestro haciendo el grupo más pequeño y que pudieran, pues, sí, como alcanzar un nivel, pues, mayor al que estaban y que no se f no frenaran a todo el grupo, ni que ellos se frustraran porque, pues, no estaban avanzando. Pero creo que esa fue buena solución para poder equilibrar, de cierta forma, el el grupo y que no se atrasara, pues, por el grupo de estas personas.
Ujú. Sí. Ujú. Okey. Eh, como mediador, entonces. Okey. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Una muy buena estrategia de parte de tu maestro, ¿verdad?, directamente.
Sí, la verdad sí, fue, mm, fue bastante buena, creo que sí, sí deb sí se podría replicar en cualquier otro lado.
Ya. Y y una cosa, ¿qué qué temas te gusta a ti aprender cuando es por tu cuenta? ¿Qué qué temas, específicamente, consideras que: "Ah, este me gusta mucho para darle seguimiento por mí mismo"?
Pues, fíjate que, hasta eso, no tengo un tema en particular, o sea, creo que más bien, el que pueda aprender sola, me ha abierto muchas posibilidades, ¿no?, o sea, como te contaba, de inicio, pues, fueron temas, eh, de diseño, de programas, sobre todo, como, ¿cómo utilizar este programa, cómo puedo editar, cómo puedo, eh, vectorizar una imagen?, como cosas más de de software. Pero justo, creo que gracias a la tecnología, pues, hoy en día, puedes encontrar información de todo lo que quieras. Y me acuerdo, que ya después de lo de diseño, empecé a a aprender, bueno, ya tenía previos como de música, pero, como que lo fui puliendo un poco más ahí, de cómo, eh, sí, cómo sacar canciones, o cómo conectar, por ejemplo, eh, mi amplificador, para poder grabar la m la música directamente a mi computadora, como que empecé a buscar como cosas muy individuales, o muy particulares, y siempre así como en blogs, en videos, sí, en cualquier plataforma por Internet. Incluso, te digo, todavía he llegado a rescatar, eh, cosas, eh, impresas, ¿no?, de libros y en bibliotecas. Y creo que eso puede funcionar mucho, eh, últimamente, lo que más busco es como temas relacionados a coctelería. Entonces, pues, también eso me me gustó. Ya tomé un curso presencial también, pero inicio como en esta parte de solo, y sí, o sea, creo que y las ventajas, y desventajas, pues, sí se ven mucho, tanto cuando aprendes, en en tú tú solo, digamos, como cuando aprendes en grupo, ¿no? Entonces, por eso creo que con las 2 podría recomendarlas, pero sí, con el solo, pues, tú vas a tu propio ritmo, cuando quieras aprender, y eso creo que lo facilita muchísimo, o sea, si no tienes tanto tiempo, pero tienes ganas de aprender, lo que tú quieras, pues, vas a encontrar como una forma más rápida de de hacerlo, que si decides: "Ah, pues, es que si me inscribo a un grupo, pues, tengo que ir en los horarios en los que va todo el grupo, tengo que ir al lugar donde está el grupo", o cosas así. Y en cambio, si nada más lo buscas en una plataforma, o algo, pues, ya tú decides en qué momento tomar el curso.
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Mm. Ah, muy bien. Ajá. Ujú. Sí, claro. Ujú. Muy y esto y para estos grupos que tal vez son semipresenciales o completamente en línea, comentaste algunas plataformas o herramientas que pudieran ser útiles para lo que es el aprendizaje en grupo. Pero, también plataformas de comunicación cuando tienes que hacer trabajos en grupo o demás, ¿qué cuál, tal vez, cuál recomendarías para que puedan hacer un trabajo colaborativo o para que tener comunicación entre un grupo?
Ujú. Ujú. Pues, fíjate que, eh, trabajos así como en conjunto, rara vez me ha tocado, pero llegué alguna vez a trabajar con Classroom, me parece que se llama. En mi caso, que eran como trabajos más de diseño y cosas así, pues, algo que podíamos conectar gracias a la nube era Canva, ¿no? Entonces, con Canva, pues era como rápido, podemos trabajar con Google Drive, ¿no?, también podríamos, eh, utilizarlo. Eh, pues, en general creo que esas, en particular, hay un
Okey. Okey. Okey. Ujú. Sí. ¿Y redes sociales? No utilizaban para comunicar
Redes sociales, ut llegué a utilizar como para hacer trabajos en grupo, en Facebook, justo f grupos de Facebook, pero siento que no era tan fácil de trabajar, porque, pues, era como que subías ahí tus archivos o dabas retroalimentación o lo que sea, pero tarda mucho la gente como, no sé si en que les llega la notificación <chuckles> o como en escribir algo, entonces como que siento que se hacía muy lento. Y en cambio con otras plataformas, como que, pues, era más rápido, como que todos los ajustes lo podías hacer directo desde las plataformas, por ejemplo, en Canva, si tenías que editar algo del texto o lo que fuera, pues ya rápido desde tu celular lo puedes hacer. Pero en en el grupo de Facebook, pues tenías que descargar el archivo, abrirlo en el software, editarlo, volverlo a subir. Entonces, como que siento que era más más lento Facebook, pero creo que, pues, sí, con con Canva creo que es como el más directo con el que he trabajado. Y bueno, obviamente con Google Drive, pues, ya es como a temas más de, eh, profesionales, por así decirlo, porque, pues, ya tenemos la misma carpeta compartida y podemos estar trabajando sobre ese, guardamos, se va a la nube, y ya le llegó a la otra persona y lo puede seguir editando, ¿no? Esas creo que han sido
Sí. Ya. Ujú. Ujú. Ajá. Ya. Oye, pero, entonces, ¿se conectaban a Canva para ponerse de acuerdo también con las ideas y las cosas que tenían que hacer o cómo era o la comunic
S sí, con Canva era más como estos borradores de de diseño en particular, como poder, eh, trabajarlos ahí en conjunto y ya después cada quien trabajaba por su cuenta, ¿no?, o lo aprendi lo que aprendía lo hacía ya de forma individual. Pero con Drive, pues sí era un poco más cuando hacíamos proyectos en conjunto o algo así, pues, todos podíamos verlo al momento que se subía al drive. Entonces, creo que ese, pues, sí era como la pla o es la plataforma que más me ha gustado para trabajar de forma grupal.
Ujú. Ah, excelente. Me me gusta mucho, en este caso, que tienes como bastante experiencia en diferentes plataformas, tanto para compartir archivos, como hacer trabajos colabora colaborativos, y también a la par, pues, compartes mucho de tu experiencia con herramientas para aprendizaje personal, ¿verdad?, o sea, individual específicamente. Eh, en sí, sí, en este caso, ¿tienes algún consejo para una persona que aún no se decide entre 1 de las dos?
Sí, sí, sí. Sí. Pues mira, creo que, eh, la forma grupal, pues, siempre la hemos tenido todos desde la escuela. Entonces, yo diría que tenga la oportunidad de un tema sencillo, que no sea tanto- tanto de experto, pero que sea un tema sencillo que le esté llamando la atención, y que lo busque tal cual así en su navegador preferido, y que empiece a ver videos, libros, foros, que hablen sobre eso, y que vea qué tan bien le puede funcionar, qué tanto está aprendiendo, y si lo incita como a seguir investigando, haciendo anotaciones. Y si hace eso, pues ya, la la aprender solo creo que le puede ayudar mucho, y si no, pues, que se busque un grupo donde lo puedan ayudar a aprender más sobre ese tema.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Muchísimas gracias. La verdad, fíjate que me gustaron mucho los consejos que proporcionaste, tanto para aprender solo como en grupo, y te agradezco por el tiempo que tomaste.
Mm, no, al contrario. <chuckles> No, al contrario a ti, muchísimas gracias, un gusto compartirlo.
Igual.